อืม
ก็คือแอบแบบว่าเซ็งเหมือนกันนะคะ ที่ทำงานเหมือนว่าเวลาทำงานล่วงเวลาตรงเนี้ย เราไม่ค่อยได้รับอะไรตอบแทนกลับมาเลย แล้วก็ทำงานล่วงเวลาบ่อยมาก ๆ เลยคุณบ้าน ก็เหมือนเป็นการเคลียร์งานที่มันตกค้างน่ะค่ะ
อืม ค่ะ อ๋อ
ใช่ นี่ก็รู้สึกว่าค่อนข้างไม่แฟร์ เท่าไร ทางคุณบ้านเคยมีประสบการณ์ไหมคะ ที่แบบว่าทำงานเวลา ล่วงเวลาบ่อย ๆ ตรงเนี้ย?
เอ่อ ตอนที่อยู่บริษัทที่เป็นสัญชาติไทยแท้เลยอะค่ะ อันเนี้ยจะ จะเจอบ่อย ก็คือจะทำงานล่วงเวลาบ่อยมาก เพราะว่ามัน เหมือนเลิกงาน 5 โมงเย็น แต่ชอบมาสั่งงานตอน 4 โมงครึ่ง อะไรอย่างเงี้ย
อื้อฮือ เข้าใจได้เลยค่ะ
แล้วคือ ค่ะ มันไม่มีทางจะทำเสร็จภายใน 5 โมงเย็นอยู่แล้ว เราก็ต้อง โอเค เขาจะเอางานพรุ่งนี้ ดังนั้นวันนี้ก็ต้องทำให้เสร็จ ก็ต้องอยู่ต่อ แล้วก็ เอ่อ ค่าตอบแทนก็ไม่ได้ ค่ะ อา แต่ว่า ตอนอยู่บริษัทไทยจะเป็นอารมณ์แนวนี้ อา บริษัท ส อ่า แถว ๆ เอเชียเนี่ยจะเป็นแนวนี้ แต่ถ้าเกิดว่า อ่า เป็นบริษัทข้ามชาติของตะวันตก อ่า อันเนี้ย จะไม่เกิดขึ้นบ่อย เพราะว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามตาราง แล้วถ้าเกิด อ่า อุบัติเหตุ ขึ้น เกิด แอ็กซิเดนต์ มีงานแทรกเข้ามาแล้วเราจะต้องทำงานล่วงเวลาเนี่ย จะมีค่าตอบแทนให้เสมอ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม เขาค่อนข้างแฟร์มากเลยนะคุณบ้าน ถ้าเป็นบริษัท ของต่างชาติ ในโซนที่ทางคุณบ้านแจ้ง
ใช่ค่ะ ใช่ ๆ คือ คือบ้าน บ้านฟังคุณหมวกทีแรกบ้านก็เลยรู้สึกไม่โอเคไง ที่แบบว่า เอ๊ะ! ทำไมไม่ได้หยุดทางฝั่งไหนเลย เพราะว่าอย่างของ ของบ้านอะค่ะ ฝั่งตะวันตกอะ คือ ก็คือจะใช้ปฏิทินการทำงาน วันทำงานและวันหยุดอะค่ะ ตามบริษัทแม่ ดังนั้นวันพวกวิสาขะ วันอะไรพวกเนี้ยค่ะ ก็จะไม่ได้หยุดหรอก แต่จะได้หยุดตามวันหยุดของบริษัทแม่
อืม
เช่น แบบ วันคริสต์มาส ก็ 25 จนถึง New Year ไปเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อือฮือ จริงค่ะ มันฟีลแบบว่าเหมือนเป็นทำงานแบบเป็นคอลเซนเตอร์ด้วยที่จะต้องมีการสแตนด์บายงานตลอดเวลาจันทร์ถึงศุกร์น่ะค่ะ แล้วก็ด้วยตำแหน่งเราที่มันเพิ่มขึ้นมาอีก เหมือนเขาบอกว่าที่ห้างศูนย์ตรงนี้ เหมือนเป็น พวกการทำงานล่วงเวลาหรือว่าค่าคูณ 2 ตรงเนี้ยสำหรับการทำงานวัน แบบนี้ไว้ก็ตั้งงบ ค่าตอบแทน ยกเลิกเรา
อืม อัน นี้จะ ได้
เหมือนมี
เอ่อ สำหรับ สำหรับบ้านก็คือ นอกจากพวกเงินค่าล่วงเวลา อะไรพวกนี้แล้วอะค่ะ ก็คือ